うーん、あの、深夜に食べられたりした時って、た食べた後どうされます？やっぱり、こう、睡眠に戻りますよね。うん。どこかのタイミングで。どうですか？う。
はい。 うーん、すすそうですね、なんか、しうーん、なんか、ええ、あんまりちょっとあれなんすけど、うん、深夜、まあ、だから結構食べて、あの、すぐにはやっぱり寝れないんですよね、なんか。だから、ちょっと食べて、なんか、だらだらと携帯見て、あの、寝るっていうことが、はい、結構、まい続くことが多いすね、そういったストレスで食べちゃってる時とか。
うん。 うん。 うん。 ええ、うんうん。 うん。 うーん。 ああ、そうなんですね。やっぱりね、なんか、こう、ね、ストレスで食べてしまったっていう罪悪感を、どこかこう、エネルギーで使えるとね、あの、うう、まだしも、やっぱりそのまま抱えて寝てしまうとか、休んでしまうっていう体勢に入ると、ちょっとこう、体にも負担がかかってきますよね、うん。
うん。 うん。 うーん。いや、そうですね。なんか結構重いもん食べたりすると、なんか、ちょっと、あの、なんかやっぱり食べた後とか、ちょっと「う」ってなってる時、た気持ち悪さとかもあったりする時あって、それも、し食べなきゃ良かったって思いがあんですけど、ま、単純に、そういう状況とかだとあんまり、すつなんか爽やかには寝れないですよね。
うん。 うんうん。うん。 うん。 うんうん。 うーん。 うん。